Ты знаешь, не всегда, но в итоге у кого-то это всегда, э, разный человек, не всегда один и тот же, у кого-то такая: "Ну чё, давайте, что ли, это, что мы сюда собрались, давайте же, э, поразгоняем что-то", и начинается вот это, да. То есть этот процесс тоже, он не сразу моментально, а нужно какое-то вот вхождение в него должно быть.
Мгм. Идея, мгм. Понятно. Конечно, конечно, да, всё понятно. Слушай, но хочу ещё вот уточнить такой момент, да, вот, по поводу, вот, команды, да, вот, работы в коллективе. А, как выстраивать вообще работу, вот, в коллективе, да, чтобы никто не таскал ответственность на себе и идея всё же доходила до какого-то финала, финиша, вердикта?
Ох. Это сложно. И, у у вас, э, в коллективе если есть лид, то так как будто бы он распределяет. Он, в принципе, берёт ответственность на себя за то, куда мы идём. То есть если у нас в сценарной комнате есть, э, там, условный шоураннер, который, э, с нами вместе не пишет, но он приходит, читает, м, или митинги соз создаёт и говорит: "Так, ребята, вы чё-то куда-то не туда вошли". Или там
Мгм. А. Ага. Мгм. Окей, но это хорошо или плохо в на твой взгляд, когда есть такой человек?
Очень хорошо, если это крупный проект, это, например, сериал, и там много серий, и это дорогое производство, это однозначно хорошо, потому что ты не можешь кра координировать всех. То есть всегда должен быть какой-то человек, э, какой-то у у оркестра должен быть дирижёр.
Мгм. Мгм. Мгм. Ясно. Мгм.
Потому что если у нас не будет его, кто-то, э, начнёт куда-то в другую сторону идти, кто-то не согласится. То есть всегда должен быть человек, который наступит на горло всем или, наоборот, э, поддержит кого-то, а кого-то там задвинет. Иногда это бывает очень жёстко, иногда это бывает так, что люди увольняются, не выдерживают темпа, такое бывает, да. Или, например, бывает, что человек не может в коллективе работать. К сожалению, такое вот у нас пару раз было, и это было очень очень грустно, потому что люди приходили талантливые и умеют писать, но они совершенно не могут, э, находить Абсолютно. Вот, от о от слова, а, ш как говорится, с совсем. Сами по себе они интересно пишут, я и смотрел, что они пишут, и это оригинально, свежо, интересно. Собственно, поэтому их и взяли, иначе бы они, их там не было. Вот, вот. И через неделю, э, как бы лид проекта говорит: "Э, ребята, у меня для вас новость, мы с этим товарищем прощаемся". Вот. Так что да, это такое, это это дов с ж жёстко Да.
Конечно. Мгм. Окей, конечно. Мгм. Мгм, мгм. М. Коллективно работать, да? Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. М-да. Ну то есть это принимал всё-таки такое решение не сам вот этот товарищ, да, как ты говоришь, а какое-то руководящее звено, да? Мгм.
Да, да, да. Он сам, э, и рад бы, потому что это я это явный прогресс, потому что одно дело, когда ты пишешь и особо ничё за это не зарабатываешь, просто ты скорее, э, з т понимаешь, когда ты пишешь хорошо, и ты не зарабатываешь, но ты зарабатываешь другое, ты зарабатываешь репутацию.
Мгм. Ну? Ага.
И за твою репутацию тебя берут, э, например, в ту же авторскую комнату.
Мгм. Ну то есть, это так, перспектива, да?
Когда ты заработал